Hi. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe in letzter Zeit häufiger- vor allem jetzt in den letzten paar Monaten- gemerkt, dass dieser Perfektionismus, der dich der sich das ganze Zeit durch mein ganzes Leben quasi, äh, mitzieht, sei es in der Schule, später akademisch, dann auch in in der Universität und dann in meiner Arbeitswelt und jetzt in meinen aktuellen Lebensabschnitt immer mal häufiger dazu führt, dass ich nicht schaffe, neue Sachen quasi anzufangen, weil ich die Sachen, die ich auf meinem Schreibtisch habe, nicht abgeben kann. Weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, irgendwie noch einen einen bestimmten Punkt noch mal anzupassen, noch mal rüberzugehen, noch mal zu feilen, noch mal alles gera latt zu ziehen und dann schaffe ich's einfach nicht und dann zieht sich das alles nach hinten und verzögert diesen ganzen Ablauf von Abgabe und neues Projekt und dann nächstes Projekt, weil ich bin so 'n wissbegieriger, äh, Mensch, der immer gerne neue Sachen macht, aber ich blockiere mich, glaube ich, grade mit am intensivsten selber durch diesen Perfektionismus.
Hi. Mhm. Okay, ähm, da habe ich mal 'ne Frage. D äh, ähm, bezieht sich das jetzt eher auf den, ähm, Arbeitsbereich oder auch generell auf persö auf persönliche Projekte?
Also, ähm, aktuell vor allem Arbeitsbereich, weil ich glaube, Arbeit ist grad 'n sehr hoher Prozentanteil von meinem aktuellen Leben und dementsprechend würde ich sagen tendenziell eher Arbeitsbereich.
Okay. Und ist es denn so, dass du jetzt wirklich auch die Aufgaben nicht delegieren könntest oder dass du einfach so denkst: „Okay, ähm, wenn ich das nicht selbst mache, dann, äh, ist es halt, äh, nicht so, wie's dann ist es nicht perfekt.“
Es ist tatsächlich so ein bisschen 'ne Mischung. Also, ich kann es delegieren. Ich delegiere es auch, aber ich bin also vielleicht, um konkreter zu machen, ähm, ich habe, äh ich bin grad dabei, 'nen 'ne gro also ich hatte die letzten 1 1/2 Jahre an 'ner Software gearbeitet, die ich auch jetzt gelauncht habe und die unser Entwicklungsstudio, also wir als Entwickler, ähm ich bin der Head of Entwickler. Und alle Funktionalitäten, die quasi ich mit entscheide, die gehen am Ende an andere Kollegen von mir und die Kollegen geben dann wieder quasi das Ergebnis mir wieder, weil ich der Head of, äh, Development bin. Und ich kann am Ende selber noch mal sagen: „Ah, doch nicht.“ Also ich finde eigentlich immer 'n Argument dafür, dass ich zum Beispiel sage: „Ja, das f gefällt mir nicht. Der Button hier unten rechts sollte lieber oben rechts sein oder oben rechts soll lieber unten links sein.“ Und dann ich kann mich eigentlich selber sabotieren die ganze Zeit und ich sabotiere mich auch selber. Also, ich schaffe es selber, mir das anzugucken und denken: „Ja, da haben schon 5 Leute rüber geguckt, aber ne, ich mache es noch mal anders, weil ich glaube, es ist besser.“
Mhm. Okay, verstehe. Okay, also du findest dann immer noch auch so so Kleinigkeiten, die dann praktisch ähm, sagst, okay, ähm, hier mit das Beispiel mit den Button fand ich total gut. Das ist ja eigentlich dann nur 'ne klei 'ne 'ne Kleinigkeit, aber du dein Perfektionismus ist dann äh, bringt dich da zu sagen: „Nein, das muss jetzt noch geändert werden“ und dann, äh, muss es halt, ähm, ja durch die Änderung verzöget das zögert sich das wieder und, ähm, äh, dann kommt's vielleicht dann noch mal auf deinen Tisch und dann siehst du halt, äh, wieder was anderes. Ähm, und so geht das dann in den Kreislauf rein, dass es einfach dann auch länger, ähm, dauert und, äh, so den Fortschritt blockiert, richtig?
Genau und wir arbeiten so nach Scrum. Das heißt, wir haben immer 'ne Iteration von 4 Wochen und dann schaffe ich es wirklich wie ein Weltmeister, äh, den Stakeholdern zu argumentieren, irgendwie, ja, wieso wir 4 Wochen Verzögerung haben oder 2 Wochen Verzögerung haben. Und dann ja.
Okay. Und mhm. Wie oft passiert das?
Ich würde sagen tendenziell ich finde sicherlich immer von wir deployen meistens so 10 bis 12 Features und ich schaffe es ich sage 20 %, äh, schafft's nicht beim 1. Mal, weil ich denke: „Ne, das ist noch nicht ganz richtig. Ist noch nicht g richtig genug“ und manchmal habe ich selber das Gefühl mitten des Prozesses von dem Perfektionistischen: „Okay, ich setze mich noch mal ran und probiere so Sachen aus“, dass ich selber merke: „Warum habe ich es eigentlich nicht abgeschickt“ und dann muss ich mich selber bestätigen und dann versuche ich irgendwas zu finden und dann finde ich auch irgendwas und dann versuche ich eben selber mich zu gaslighten, warum das doch 'ne gute Entscheidung war.
Okay. Ja, also es ist e erst mal verständlich es ist total verständlich, äh, weil, ähm, du willst ja auch dann, äh, d für dich auch, äh, die Arbeit abge die Arbeit soll auch halt gut sein, die du abgibst und <clears throat> oder die Projekte, die du absegnest. Und wenn dann für dich halt, äh, so 'n ähm, äh, so 'ne kleine Sache ist, dann, ähm, ist es halt nicht perfekt, ne? Also, es ist total verständlich und, ähm, es ist eigentlich, ähm, in <clears throat> gewissen, äh, Weise 'ne gute Sache, ne, weil du m machst die Sachen dann halt, äh, dass die praktisch nicht nur okay sind, sondern die sind dann wirklich gut. Auf der anderen Seite verzögert sich dann, äh, die Arbeit dadurch. Ähm, hast du denn, äh, schon mal nachgedacht, dass du, ähm äh, einfach, ähm, wenn das halt jetzt wirklich nur 'ne Kleinigkeit ist, dass du das mal einfach absegnet, damit halt, ähm, die Deadlines eingehalten werden können? Ähm, oder kommst du da jetzt wirklich überhaupt nicht klar, dass du dann sagst: „Okay, ähm, ich habe das jetzt abgesegnet, aber ich bin jetzt total unzufrieden mit mir?“
Ja, es ist tatsächlich ich glaube, so 'ne kleine Kombination aus den Deadlines und aus der Reaktion von den Abgaben, die dann gemacht werden, weil ich dir selber quasi schon sage, dass ich mitunter das letzte Wort habe, dass es dann tendenziell eher die Angst ist. Also, weil die die die die Stakeholder und die ganzen Leute, die quasi um neue Features bitten, die kann ich eigentlich immer vertrösten mit irgendwelchen Argumenten. Also, ich werde 'n technisches Argument finden und dann sagen können: „Ja, es wär das wäre jetzt unvorteilhaft, wenn wir das so und so releasen, wir brauchen dafür noch 2 Wochen, weil das und das ist schlecht.“ Ähm, es ist, glaube ich, eher wirklich die Angst davor, dass, wenn ich das dann so verzögert schicke und dann abschicke und dann deploye und dann release und dann sehen es alle Leute und dann es nicht gut ankommt. Das ist so da das macht mir am meisten Angst.
Mhm. Okay. Mhm. Ja, hast du denn schon mal, ähm, äh, 'n äh, das so gemacht, dass du praktisch dass es wirklich so passiert ist, dass du das abge äh, segnet hast, obwohl du nicht hundertprozentig zufrieden warst und dann gab es, ähm, echt Kritik daran?
Ja und nein, also, so eine Kombination würde ich sagen, weil wir haben ja immer diese Iteration. Aber es gab auch Momente, wo ich beispielsweise krankheitsbedingt, ähm, dem Stellvertreter dann, äh, die Führungsposition in der Hinsicht gegeben habe und ich dann gar nichts mehr entschieden habe. Und dann wurde es auch released, und dann davor habe ich's gesagt, dass wir es so machen sollen, aber dann war ich irgendwie nicht mehr da, und dann
Mhm.
wurde es gemacht. Und da gab's dann zum Beispiel sehr, sehr krassen Backlash, äh, von den von den Usern und dann von den Interessenten. Und dann ging's los, und dann ging's auf meinen Schreibtisch. Und das, ja, ähm das hat mir sage ich mal so, einige schlaflose Nächte vorbereitet.
Ja, das ist total verständlich, ne? Ähm, wenn du jetzt auch schon mal die Erfahrung gemacht hast, ne? Aber, ähm, vielleicht, ähm, wäre es ja möglich, mal mit, ähm, äh, kleinen Sachen anzufangen. Wenn da zum Beispiel jetzt wirklich nur 'ne Änderung ist, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, ne, äh, dass du dann selbst gesagt hast: „Warum hab ich das denn jetzt gemacht?“ Dass du praktisch so 'n bisschen mehr die ähm, die Augen drauf, äh, hast, ne? „Was ist denn jetzt wirklich notwendig, und wo ist halt nur so mein Perfektionismus im Weg, dass der Button jetzt praktisch, ähm, vielleicht ein bisschen höher gesetzt wird“, ne? Ähm, dass du das in vi vielleicht so 'n bisschen priorisierst und sagst: „Okay, äh, da bin ich mir so ziemlich sicher, das wird, ähm, nicht dazu führen, dass es negatives Feedback gibt.“ Dass du so mal anfängst, äh, so kleinere Sachen durchgehen zu lassen.
Ja, das werde ich kann ich sogar konkret einbauen in den Backlogs. Also in den in den Ge Gesprächen, wo wir über die Funktionalitäten sprechen, machen wir immer so Wichtigkeiten und quasi diese Banalitäten wie so 'n Button, das ist meistens dann Priorität 3 bis 4. Und dann, wenn ich da quasi mal so 'n Auge zudrücke, vielleicht kann ich mich so 'n bisschen an an annähern an an dieses Thema mit, ja, es ist gar nicht so schlimm.
Mhm.
Ja, also ich glau ja, das wäre, glaube ich, 'n konkretes Beispiel, was ich wirklich anwenden könnte. Ja, okay, das ist schon mal 'n cooler Ansatz. Erst mal danke dafür.
Ja, das ist ja schon mal gut, und du hast ja, äh, selbst schon gedacht, dass du manchmal so das Gefühl hast, ähm, das wäre gar nicht jetzt nötig gewesen, das deswegen zu verf zögern, ne? Also, ähm, äh, ich würde, ähm, vielleicht vorschlagen, wenn's möglich ist, dass du's einfach halt mal mit, ähm, wie du sagtest, Priorität 3 und 4, ähm, f ähm, ausprobierst, ne? Und einfach dann auch schaust, äh, wie's ankommt, ne? Und, ähm, die Vorteile sind ja dann auch, dass die äh, dass das Projekt dann halt zur Deadline a abgeliefert wird. Und das ist ja auch, äh, für den Kunden dann auch wichtig und auch, ähm ähm, 'ne gute Sache für die Firma, dass ihr praktisch nicht Sachen ständig verschiebst ne, verschiebt und, äh, der Kunde dann wartet. Ähm, man kann dann ja auch so sehen, okay, ähm: „Ist jetzt halt nicht perfekt für mich persönlich, aber wir haben die Erwartungen des Kunden trotzdem erfüllt.“
Ja. Und dann würde ich ja automatisch meine Verzögerung von den ganzen Sachen, die ich dann die ganze Zeit argumentieren muss weil das bringt mich ja auch in manchmal in so 'ne Bredouille, dass ich immer wieder 'n Argument finden muss für die Verzögerung und dann für beispielsweise 'n neues Feature, was moderner wäre, wie zum Beispiel irgendwie irgend 'nen AI ähm, Chatbot einbinden, der dann irgend 'ne Aufgabe übernimmt, der ja auch so fortschrittlich einsetzbar ist. Der würde ja der der liegt ja die ganze Zeit im Backlog und ich würde gehe den gar nicht an. Und das, äh, frustriert mich auch wiederum, weil ich das andere nicht abgegeben bekomme. Und ich glaube, ich könnte damit schon die Produktivität steigern und mir mal 'n bisschen so 'n Stra Stress wegnehmen, wenn ich dann nicht noch den s das 3. Argument brauche für 'ne Verzögerung von irgendeinem Feature. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ja, ne. Super.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist doch schon mal 'ne gute Idee. Dann nimmst du dir halt gleichzeitig, ähm, 'n bisschen Druck ähm, dir selbst weg und, ähm, äh äh, machst halt auch, ähm, den Kunden glücklich, weil die Sachen halt, ähm, rechtzeitig abgeliefert werden, ne? Also, es ist schon mal 'n guten äh, gute Idee, und du kannst ja dann drauf aufbauen, je nachdem, wie es, äh, läuft.
Ja, also ich danke dir auf jeden Fall für dein offenes Ohr, und ich werde es auf jeden Fall mal anwenden, danke dir.